Bener bener iya begitu.
Iya, oh iya. Ngomong-ngomong soal lingkungan sama temen nih Mbak, kayak seberapa penting sih lingkungan sekitar Mbak, dalam menjaga suasana hati gitu kayak sekarang kan lagi gak enak nih rasanya kayak banyak kayak tekanan mungkin atau gimana gitu?
Mmm. Mmm, oke. Oke oke iya itu penting banget sih Mas, penting banget, menurut aku itu penting, tergantung ya tapi balik lagi ke orangnya mungkin ada orang yang cara, dia ketika lagi gak mood atau lagi stres atau lagi frustasi pengennya menyendiri kan, ya kan ada kan yang kayak gitu, nah kalau aku tipenya tuh yang harus ngobrol gitu loh sama orang biar unek-uneknya tuh keluar gitu loh biar soalnya aku m nyimpen kan kayak nyimpen terus kan, kan ini overthinking kan ibaratnya. Nah overthinking aku tuh kayak kalo disimpen banyak-banyak tuh lama-lama pusing kan burn out gitu kan. Nah jadinya kalo tipe aku yang justru kumpul sama temen-temen, terus kayak ngelakuin hal-hal bareng, terus keluar jalan ngapain gitu loh kalo aku, balik lagi sih sebenernya, mmm.
Mhm. Iya. Nah itu iya, iya betul. Oh iya. Mmm. Oh iya paham. Iya, iya. Oh jadi meskipun kayak cerita tapi gak harus kayak, "Saya gak butuh kayak solusi cuman kamu aku pengen kamu dengerin," mungkin kayak gitu ya Kak?
Atau enggak aku tuh biasanya nah aku tuh punya prinsip di hidupku aku tuh gak percaya sama temanku. Jadi aku kalau cerita hal-hal pribadi gak pernah ke temanku karena, itu tadi kan bukannya gimana ya bukannya mau bilang jahat atau gimana tapi, riskan aja gitu loh Mas, menurut aku cerita pribadiku cerita ke temen.
Mhm. Oh. Ya? Oh iya soalnya, saya juga pernah ngerasa kayak gitu Mbak, jadi, kalau kita cerita tentang vulnerable di kita, kita itu ngerasa kayak dia itu megang, kayak rasa lemah kita gitu jadi, ben kalau misalkan kita bener-bener gak 100% percaya sama orang itu, kita kayak ngerasa, apa ya kayak serpihan diri kita itu ada sama orang lain, dan bisa jadi orang lain itu memanfaatkan kita. Iya emang, gitu sih ya, apalagi sekarang susah.
Iya kan, nah iya. Mhm. Benar benar, benar. Mhm, betul nah jadi aku Mhm, bener bener jadi, aku tuh ini Mas, biasanya nggak nggak nggak harus punya c ini sih aku gak gak harus cerita sama dia sih maksudnya, ya cukup main aja sama mereka gitu loh terus atau jalan atau makan bareng atau ngapain kek gitu. Itu itu udah cukup sih, udah cukup ngebuang apa ya, ngebuang ini akulah kayak ngisi heeh, ngisi hari akulah gitu.
Iya. Oh iya sih, sama sih. Oh iya iya. Mhm mhm. Iya hal negatif atau apalah, iya kadang itu hal yang gak mem terduga kayak misalnya ketemu di jalan atau unik-unik mungkin bisa, tiba-tiba kayak oh ternyata mood-nya naik, saya juga pernah kayak gitu sih Mbak, hal-hal random gitu malah justru bikin, iya suasana hati itu membaik sih.
Mhm.